Sim, mas eu vou ser bem sincera, depois da pandemia eu parei de ir em academia. Eu parei de frequentar a academia porque eu comecei a ficar com um pouco de nojo até, porque aquela época eles falavam tanto nas nas nas nas bactérias e nos vírus que você encontra nos aparelhos, ou nos pesos que você pega. E e depois que a gente mudou para
Sim. Ok. mudou. Teve uma mudança na sua vida, então, nesse sentido, que bom.
Exato! Porque porque antes antes
E você sentiu falta do do contato, assim? Bom, imagino Você falou que pegou nojo. Mas, tinha alguma alguma coisa de frequent hã frequentar uma academia que você sentiu falta, ou não? Ou nada?.
Eu eu senti falta dessa parte social, né, porque eu sempre tinha alguém para conversar. Uma companhia uma companhia pra pra as aulas, eu fazia au aulas de RPM, né, de de spinning. E eu sempre tinha aquela glo aquele grupinho, porque antes de mudar para os Estados Unidos, nós mu mu mudamos do Brasil para Portugal, e depois para cá, por causa do trabalho do meu marido. E e aí, então, lá em Portugal, tinha as amigas do do spinning, a às comp às vezes: "Ah, vamos experimentar uma aula diferente." Enfim.
Sim. É. Ah. Ah, ok. Perfeito. Boa. É um incentivo, lógico. Você tem aquele aquele grupo, aquela comunidade. Você não tem mais isso, de de ir então porque você, eh, você faz a a na na tua casa o academia?
Sim. E Exatamente! Não, essa essa parte social, assim, de ter a companhia, não tenho. Eh, mas eu eu realmente criei, e e depois que a gente mudou para cá, a gente comprou uma casa, eh, que é relativamente grande, então eu tenho espaço no meu basement, para ter uma uma academia. E
Você tem uma estrutura boa que E não, e aí é é o que você falou, realmente é prático. Eu eu tenho uma mini academia na garagem, também. Eu tenho alguns aparelhos, e principalmente o a elíptico que, para mim é. Você trabalha o corpo inteiro ao mesmo tempo, então você coloca num nível mais elevado, você está Então, pra mim, o elíptico ele quebra o galho também, quando eu tô com pouco tempo.
Aham. Aham. É, eu tenho um elíptico, também. É. Sim. E ao mesmo É um exercício que não tem impacto, também, né. Então, não não força articulações, enfim.
Exatamente. Exatamente, eu recomendo. Se não tiver um, eu recomendo que você averigue pra comp pra comprar um.
Eu tenho. Eu tenho a bike de fazer spinning e eu tenho o elíptico. E aí, como eu não eu não achei um aparelho decente e acessível para fazer, eh, musculação. Então, eu tenho os pesos e aí eu faço o bodypump, que é esse programa do do Les Mills.
Ah, você tem? Tá.